तो मेरी ना अ, कुछ समस्या है और समस्या ये है कि मैं अपने परिवार में सीमाएँ कैसे तय करूँ? क्योंकि अ, जब मैंने देखा है मैंने सीमाएँ तय नहीं कर रखी हैं तो मुझे बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। अक्सर करके लोग जैसे मान लीजिए अ, बेवजह फ़ोन करना या बिना किसी कारण के फ़ोन करना। कोई काम नहीं है तब भी फ़ोन कर रहे हैं, कोई अ, बात नहीं है तब भी मैसेज कर रहे हैं। बेवजह फ़ोन करना, मैसेज करना या अ, बेवजह जैसे कभी-कभी होता है ना आलोचना भी कर जाते हैं लोग। अ अ आप आलोचना के पात्र नहीं हैं फिर भी वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपकी आलोचना की जाए। तो मुझे बहुत अ, दिक्कत आती है कि मैंने जब ऐसे खास करके रिश्तेदारों की बात बोलूँ उनके साथ सीमाएँ तय करके नहीं रखी हैं और कभी ना कभी कोई रिश्तेदार ऐसा निकल ही जाता है कि लोग मौका नहीं छोड़ते अ, कि लोगों की आलोचना करने का। मुझे लगता है अगर मैं सीमाएँ स तय कर दूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो क्या आप मुझे अ, समझा सकते हैं कि मैं अपने परिवार में स्वस्थ सीमाएँ कैसे तय कर सकती हूँ? जी।
जी बिल्कुल, मैं ना आपकी पूर्ण रूप से सहायता करूँगा। लेकिन ना पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए ताकि मैं आपकी स्थिति को ना अच्छे से समझ पाऊँ और आपकी ना अच्छे से सहायता कर पाऊँ, एक अच्छी सलाह दे पाऊँ। तो ये बताइए के, किस तरह के रिश्तेदार के सा किस रिश्तेदार के साथ वैसे आपको अ, सीमाएँ बनाना सबसे मुश्किल लग रहा है अभी?
कि किस रिश्तेदार का क्या है, रिश्तेदार तो सभी एक जैसे होते हैं और अ, मेरे घर पे तो सारे ही रिश्तेदार कोई ना कोई अ, बिना वजह परेशान करना और जब देखो फ़ोन करना, जब देखो मैसेज करना। उन्हें पता है कि अ, हर कोई व्यस्त है, पर कहीं न कहीं वो जानते हुए कि मैं अपनी लाइफ में व्यस्त हूँ, बहुत सारे काम होते हैं क घर के काम करने के बाद भी मुझे अ अ, मतलब जहाँ काम करती हूँ, जिस क्षेत्र में काम करती हूँ, उसमें बहुत व्यस्तता रहती है। इसके बावजूद वो बेवजह फ़ोन कर देना और मैसेज करना और इसके बाद अगर फ़ोन और मैसेज का जवाब ना दे पाऊँ, तो ये बाद में ये एक टिप्पणी सी मारना कि अरे! तुम तो बहुत उम, व्यस्त हो गई हो, तुम तो बहुत कमाने लग गई हो ना, अब तुम्हें रिश्तों की कदर कहाँ है और अ, तुम्हारे लिए रिश्ते मायने कहाँ रखेंगे, अब तो तुम्हें सिर्फ पैसे से प्रेम है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें बोल देती हैं जिनसे मन में ना मेरे बड़ा अ, गुस्सा आ जाता है और एक खटास आती है कि ये कुछ भी बोल देती हैं और इनको पता है कि मैं व्यस्त रहती हूँ। इसके बावजूद अगर हाँ, काम है तो मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ आप काम है, कॉल कर रहे हो तो मेरे को बोल दो मैसेज करके कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। पर नहीं उन्हें कुछ काम नहीं रहता, उन्हें बेवजह टाइम पास करना होता है और जो कि मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है मैं अपने साय टाइम का, सही जगह उपयोग करूँ, तो वहाँ से मुझे बड़ी समस्या आती है। जी।
जी, समझ गया और ये बताइए कि क्या आपने पहले किसी सीमा के बारे में साफ तौर पर बताया था या फिर आपने ऐसा कुछ भी नहीं बताया?
जी देखिए, मैंने काफ़ी बार कोशिश करी है कि मैं उन्हें बता दी बता भी दी हूँ दे कि मेरी ना पास टाइम नहीं होता है कि मैं ज़्यादा किसी से बात कर सकूँ, क्योंकि मैं देखिए घर के भी स काम सँभालती हूँ। घर के काम सँभालने के दौरान हर वक़्त तो मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि अ, जैसे पानी का काम कर रही हूँ तो वहाँ फ़ोन तो लेके नहीं जा सकती। तो मेरे को दिक्कत होती है ओ इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में। तो न हर समय आपका फ़ोन का या मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊँगी क्योंकि घर के काम करने के बाद मुझे अपने जो ऑ ऑफिस के काम हैं मान लीजिए वो भी करने पड़ते हैं जो मैं के घर से रह के करती हूँ वर्क फ्रॉम होम तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पे भी बिज़ी हो जाती हूँ और अ, वहाँ के कुछ नियम कायदे ऐसे हैं कि अ, आवाज़ तक नहीं आनी चाहिए। अ, वे जिसको कहते हैं ना पीछे से कोई मान लीजिए आवाज़ आ जाए, तो वहाँ से मेरा काम खराब हो सकता है और इतना बार मैंने उनको मना किया है कि देखिए मेरी ये ये-ये टाइम रहता है काम करने का और अ आप अगर करते हैं तो ठीक है मुझे लगेगा तो मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन अ, कर लूँगी या मैसेज करके बात कर लूँगी। पर नहीं उनका ये मानना है कि अगर उन्होंने कॉल किया है तो मैं तुरंत के तुरंत फ़ोन उठाऊँ वरना वो अपनी नाराज़गी जताते हैं, जी।
अच्छा, अच्छा। उम, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ। आप इतना ज़्यादा ना देखिए चिंतित मत होइए और इतना परेशान मत होइए और ये बताइए के आपके लिए सबसे अहम सीमा अ, किस तरह की है वैसे अ अपने मतलब परिवार के साथ जो कि आपको बनानी है? अ, कोई समय की सीमा या कोई निर्णय की सीमा या कोई पैसे से संबंधित कोई सीमा बनानी है आपको?
जी देखिए अ, मुझे जिस तरह से भी काम कर रही हूँ, तो मुझे मेरे परिवार से हो या रिश्तेदारों से हो या किसी अ, जैसे कि मान लीजिए दोस्ती-यारी कोई भी। मुझे चाहिए कि मैं समय सीमा और अ, जो पैस अ, निर्णय की सीमा है, पैसों की सीमा है, ये सारी बनाके चलूँ ताकि अ, मुझे अ, लोग गलत ना समझें और बार-बार मुझे इन चीज़ों के लिए सफाई ना देनी पड़े, कि मैंने तो ये सीमा तय करी थी, अरे ये मत आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ। हर चीज़ में मुझे लगता है कि मैं अ, एक सीमा तय कर दूँगी तो मेरे लिए काफ़ी कुछ आसानी हो जाएगी, जिससे लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं शायद वो कम हो जाएँगी और मैं बेहतर तरीके से अपने काम पर ध्यान दे पाऊँगी। जी।
जी, समझ गया और जब आप अपनी सीमाएँ वगैरह <clears throat> बताते हैं तो परिवार किस प्रकार से आपका मतलब वो जो मेंबर है वो रिएक्ट करता है। आप उसका थोड़ा सा उम, जानकारी दे सकते हैं?
जी देखिए, मेरा जो खुद का परिवार है वो तो समझ जाता है इन चीज़ों को। अपेक्षाएँ उनकी भी हैं और जब मैं उनको बोलती हूँ कि देखो मेरे पास समय नहीं है, आप लोग देखते हो हो कि मैं कितना व्यस्त रहती हूँ और अ, मेरे पास मेरे खुद के लिए इतना समय नहीं बच पाता कि मैं थोड़ा-सा अभी अपने कामों को सही तरीके से कर पाऊँ। मैं कैसे-कैसे करके टाइम निकालती हूँ और घर के सारे घर के भी काम सँभालती हूँ अपना वो भी काम सँभालती हूँ जहाँ से मुझे कुछ ऊ आय आती है तो म काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जब मैं इस तरह से उन्हें समझाती हूँ तो वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं। पर देखिए जो रिश्तेदार हैं, वो तो समझना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ एक ताना-सा मारने लग जाते हैं कि अरे, ये तो बहुत पैसे कमाने लग गई है, पैसे वाली हो गई है। रिश्तों को अब म इसके पास रिश्तों के मायने ही नहीं है। अब इनको रो कौन से रिश्ते समझ में आएँगे? क्योंकि पैसे वाले तो रिश्तों को भूल जाते हैं। पर कहीं न कहीं जो दोस्त-यारों की भी अपेक्षा है मुझे लेकर कि मैं साथ में घूमूँगी, फिरूँगी, बाहर जाऊँगी तो वो सब भी मुझे कभी ना कभी परेशान करती हैं। जी।
जी समझ गया और एक आखिरी प्रश्न आप ये बताइए कि जब आपने अ, मतलब जैसे आपने बात करने की जब कोशिश की थी, एक सीमा सेट करने की कोशिश की थी। तो क्या उसमें आपको हल्की-फुल्की भी सफ़लता मिली वो मिली या फिर वो पूर्ण रूप से ही वो योजना जो आपकी थी वो विफ़ल हो गई थी?
जी देखिए, घरवालों के साथ तो मैंने बताया आपको कि अ, वो समझ जाते हैं मेरी बात तो उनके साथ इतनी समस्या मुझे नहीं आती है। पर जो रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं उनके साथ मुझे अ, कुछ ना कुछ समस्या बनी ही रहती है क्योंकि वो समझना नहीं चाहते कि अ, मुझे सच में व्यस्तता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसा मैं जानके नहीं करती हूँ पर व्यस्तता के कारण ही मैं उनसे बात नहीं कर पाती, उनको जवाब नहीं दे पाती या मैं बाहर घूमने-टहलने नहीं जा पाती। जी।
जी समझ गया। अ, देखिए, मैं ना आपकी स्थिति को पूर्ण रूप से समझ चुका हूँ और आप जो है ना मतलब थोड़ा-सा ना कोशिश कीजिए कि ना उनको साफ शब्दों में उसको उनको थोड़ा-सा सीमाएँ समझाइए क्योंकि आप वैसे अगर उनको थोड़ा-सा घुमा-फिरा के अ, हिंट देंगे ना तो वो समझ नहीं पा रहे हैं जितना मतलब मैं आपकी बातों से समझा हूँ। और इसके साथ-साथ ना कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए कि जब आप अ, शा अ, <clears throat> साफ रूप से उनको वो सीमाएँ बता रहे हों ना और अपनी जरूरतें बता रहे हों, तो आपको कहीं न कहीं एक जो वातावरण जो चुनें ना वो थोड़ा-सा शांत वातावरण चुनें ताकि ऐसे मतलब वहाँ पे कोई गर्मा-गर्मी ना हो और मतलब बहुत अ, व आराम से हो जाए बात शांतिपूर्वक हो शांतिपूर्वक तरीके से बात हो जाए और साथ-साथ ना सम्मानपूर्वक तरीके से भी बात हो पाए। जिससे मतलब ऐसी कोई दिक्कत ना आए आपस में कि रिश्ता जो है ना वो खराब ना हो सीमाएँ सेट करने के चक्कर में। और इसके साथ-साथ ना आप कोशिश कीजिए कि ना मतलब कोशिश कीजिए कि आप छोटे और स्पष्ट नियम आप थोड़े-से अ, बनाइए अ, जो कि आप अपने उनक उनको बताइए जो कि उनको फ़ॉलो करने होंगे और आप भी मतलब कोई एक साझी नियम होंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ऐसा ना हो के आप उनकी मतलब वो जो सीमाएँ हैं वो लांघ रहे हों तो इस वजह से वो भी आपकी सीमाएँ लांघ रहे हों। तो दोनों तरफ से ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। और लगातार देखिए आप भी उनका पालन कीजिए और वो भी ए एक जो नियम है ना उनका पालन करेंगे और इसके साथ-साथ ना
जी।
सीमाएँ अ, सेट करने के लिए ना आपको ना कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभार जब आपको जब सीमाएँ सेट करनी होंगी तो आपको ना कहना सीखना होगा, और अ, कोशिश कीजिए वो जो ना आप कहें ना एक अच्छे तरीके से कीजिए। एक मतलब ऐसा ना लगे किसी व्यक्ति को कि मतलब एक उसके आत्मसम्मान या फिर ऐसे सम्मान को उसके ठेस ना पहुँचे। तो इस प्रकार से आपको ना, ना कहना सीखना होगा और साथ-साथ ना आपको एक सीमाओं का परिणाम भी तय करना होगा क्योंकि अगर आप सीमाएँ तय करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति बिना एक सीमाएँ तय करने का प्रयास करेगा और एक मतलब थोड़ी-सी हल्की-फुल्की दूरियाँ आप देख सकते हैं तो उस चीज़ के लिए ना आप थोड़ा-सा रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें। और इसके साथ-साथ ना अपनी, आप थोड़ी-सी ना भावनात्मक देखभाल करने का थोड़ा-सा प्रयास कीजिए। उसकी तरफ आप अ, विचार कर सकते हैं भावनात्मक देखभाल की तरफ और अ, साथ-साथ ना आप कोई भरोसेमंद अ, समर्थन ढूँढ सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा फ़ायदा मिल सके, एक <clears throat> सकारात्मक थोड़ा-सा फ़ायदा मिल सके। और इसके साथ-साथ ना आप थोड़ा-सा एक प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पेशेवर सलाहकार हो तो उसके उससे भी आप जो है मदद ले सकते हैं दोनों और काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने परिवार में ना एक अ, स्वस्थ सीमाएँ तय करने में और आपका मतलब एक जो रिश्ता है ना वो भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। जी।
जी। जी। अ, जी देखिए आपने मुझे अ, मेरी समस्या सुनी और काफ़ी अच्छे सुझाव दिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिससे अ, मेरी जो परिवार में स्वस्थ सीमाएँ मैं बना पाऊँगी और शायद वो सीमाएँ अ, लोग समझेंगे और मुझे भी जो अ, परेशानियाँ होती हैं वो कम हो जाएँगी। तो आपके दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद।
जी, मुझे खुशी हुई कि मैं ना, आपकी सहायता कर पाया और आपकी मदद कर पाया और मेरे को पूरा यकीन है कि, आप ना इस स्थिति से ज़रूर जो है ना, इस स्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे और नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आपको किसी और प्रकार की अगर सहायता चाहिए हो ना, तो मैं आपके लिए इधर ही उपस्थित हूँ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।